Ha ha. Doğru.
Eee, resmen stadyum inliyordu ve gerçekten çok etkilenmiştim ama tabii Türkiye'de de çok eğlenceli. Çok güzel. İnsanlar gerçekten, eee, eşlik ediyorlar sanatçılara ama Amerika'da ses kalitesi de daha iyiydi ve seyirci de daha çok ...ka katkıda bulun
Hı hı. Hı hı. Hımm. Oranın ambiyansı galiba sana daha çok mu hitap etti yani Türkiye'ye göre?
Evet, hokey stadyumu'ndaydı. Hiç kapalı alanda, büyük bu kadar kapalı alanda bir konser izlememiştim. Gerçekten çok güzeldi.
Hı hı. Peki kendini nasıl hissettin orada? Yani o ruhunu etkilemiş. A! Özgür.
Kendimi özgür hissettim. Evet, çok az. <chuckles> Evet. Hatta bir sorun yaşadık. Yer sorunu yaşadık. Satın aldığım koltuk tamamen kapalıydı. Yani o sıra tamamen kapalıydı ama insanlar o kadar etkilenmişti ki konserden çünkü gerçekten mükemmel bir görsel şov vardı, ses şov vardı.
Ne gibi? A! Ha ha. A! Hı hı.
Yer yerinden inliyordu. O yüzden koltuğun olup olmaması hiç umurumda değildi. Herkes de öyleydi etraf
Benim bile şu an tüylerim diken diken yani bana bile geçirdin açıkçası bunu <chuckles> hayal ettim şu an yaşadığım şeyi.
<chuckles> Evet. Kimse umursamadı. Ayağa kalktık, dans ettik, eşlik ettik. Çok keyifliydi gerçekten.
Peki, bunun öncesi ve sonrası olduğunu düşündüğün bir dönemin var mı? Yani bu kadar etkilendiğin o konserden sonra bunun devamında ne oldu? Yani Türkiye'de ne oldu ya da sonrasında neredeydin? Eee, müzik nerede, nasıl devam etti hayatında?